Ờ, bạn ơi, thực ra là mình cũng, ơ, vừa mới nghỉ việc ở công ty cũ, mà mình đang, ơ, ờ, tức là, kết hợp với người bạn của mình để làm một cái công việc mới, hai người kết hợp để mà mở công ty riêng á bạn. Và cái cuộc sống ơ, ờ, công việc của mình thì nó cái lúc đầu thì nó khá là nhiều và nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của mình ấy. Nhiều khi mình cũng vùi đầu công việc nhiều quá, công việc hàng ngày nó quá nhiều. À, những cái dự án liên quan đến những việc là set up những thiết thiết kế rồi thì, à, sắp xếp những cái đồ vật ở những cái xưởng sản xuất mới của tụi mình á. Thì, à, nó cũng, a, rất là nhiều việc, và những cái sự cố từ những cái, ờ, ừ, những cái từ cái xưởng sản xuất như vậy ấy, nó cũng, a, làm cho mình mất rất nhiều thời gian và công sức. Và công việc nó quá nhiều làm cho mình mất cân bằng giữa cuộc sống gia đình nữa, và mình đang cảm thấy là bị, à, quá tải công việc và bị stress ấy. Thì không biết là bạn có một số những lời khuyên hay cái giải pháp nào để cho mình có thể là cân bằng được tốt hơn cái việc là công việc với cuộc sống hông bạn?
Vậy hả? Hiểu. Ừm. Ừm, hiểu nha. Thực sự là hiện tại đó, là bạn đang, nói chung là, đang đứng ở ngã ba đường, đúng hông nà? Một bên đó là công việc, ờ, cái việc mà, gọi là, startup đó, một bên là gia đình thì thật sự rất là khó luôn nha. Mình rất là hiểu cái hoàn cảnh hiện tại của bạn nè. Nhưng mà khoan nha, bạn ơi, cho mình hỏi cái này nha. Là không biết là cái vấn đề khi mà bạn mở công ty riêng đó là nó đã xảy ra bao lâu rồi?
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm. À, thì thực ra là tụi mình cũng bắt đầu được khoảng, à, gần 3 tháng à bạn. Nói chung là khi khoảng thời gian ờ, khoảng thời gian đầu thì bọn mình lên kế hoạch rồi cái bọn mình đặt đồ này kia. Tức là một mình với lại một người bạn ấy kết hợp mở một cái xưởng sản xuất nhỏ. Thì, à, tức là tụi mình cũng có, ờ, vẽ kế hoạch rất là rõ ràng từ đầu rồi, thì nhưng mà ngoài vấn đề đã lên kế hoạch ấy, thì những vấn đề mà phát sinh ấy cũng rất là nhiều đó bạn. Tại vì khi mà làm startup thì bạn biết là vấn đề công việc rất là nhiều. Và từ những cái việc mà đi mua những cái cơ sở vật chất, mua những cái nguồn nguyên vật liệu ban đầu á, rồi từ cái việc mà, à, lắp đặt thiết kế những cái máy móc ban đầu á, thì nó cũng tốn rất là nhiều, ờ, thời gian, với công sức, với tiền bạc nữa. Cho nên á là, ờ, đặc biệt là những cái phát sinh từ những cái, a, những cái máy móc thiết bị, những công cụ lắp đặt ở nh ở những cái xưởng như vậy á, thì nó làm cho mình rất là tốn rất nhiều thời gian và công việc nó rất là nhiều. Phải, à, gọi là, thiết lập thời gian, thiết lập giờ làm việc cho các bạn, ờ, thì thiết lập, ừm, ừm, kể kể cả những vấn đề liên quan đến tài chính kế toán này kia nữa, thì nó rất là nhiều việc. Và nó làm cho mình rất là cảm thấy là rất là mệt mỏi, và nhiều khi mình cảm đôi khi là mình cảm thấy áy náy là mình bỏ bê gia đình. Đôi khi là cái thời gian này bỏ bê gia đình khá là nhiều so với thời gian trước khi mà mình còn làm công ty, thì mình khá là thảnh thơi cho cái việc chăm sóc gia đình. Thì mình đang rất là bối rối và cảm thấy là quá tải và không biết là làm sao để mà cho nó có thể là cân bằng hơn nữa đây.
À! Vậy hả? Ra vậy. Đúng luôn đó. Đúng luôn. À, thật ra thì nghe bạn nói là mình thấy cũng khó thiệt nha. Tại vì nói chung là cái vấn đề mà mở công ty đó bạn, là có rất là nhiều việc phải làm, đúng hông nà? Và những cái việc đó cực kỳ mất thời gian luôn, thành ra là bạn đang cảm thấy rất là hối lỗi, đúng hông? Nhưng mà khoan nha bạn. Thế thì ở đây có nghĩa là không biết đi, bạn so sánh cái thời gian mà hồi trước đi, với lại bây giờ thì bạn thấy là, ừm, nó nó, gọi là, nó nó giảm đi bao nhiêu phần trăm vậy ta? Ờ.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ôi ôi, thực thực ra nó thay đổi rất là nhiều, bạn ơi. Tr trước đây thì khi mình làm ờ, trước đây khi mình làm công ty á, thì công việc nó khá là bình bình như vậy. Tức là cứ mình cứ làm việc từ từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật thì được nghỉ cuối tuần. Và thời gian làm việc hàng ngày thì từ 8:00 sáng tới 5:00 chiều thì nó rất là ổn định. Công công việc văn phòng nó liên quan đến vấn đề kỹ thuật nữa, cho nên là nó cũng khá là ổn định. Và cái việc mình dành thời gian cho bản thân, mình có thể đi tập thể thao đi chơi này kia, hoặc là chăm sóc con cái, phụ vợ chăm sóc con cái, buổi tối cho con học này, ừm, cuối tuần dành cho gia đình thì nó cũng khá là cân bằng. Nhưng mà nhưng mà khi mà từ ngày mà tụi mình chuyển qua làm cái này, kết hợp với bạn của mình làm ấy, thì, ờ, mình cảm cảm nhận là cái khoảng thời gian là khoảng 2-3 tháng trở lại đây ấy, thì nó cảm giác tinh thần nó rất mệt mỏi. Đôi khi có những cái khoảng thời gian thì, à, mình nhìn nhận, tức là khi mà mình, ví dụ như mình lắp những cái cơ sở vật chất nó thịnh h ưm, nó nó hình thành được, giống như thành hình ấy, thì mình cũng cảm thấy là vui, yếu tố tinh thần này kia. Nhưng mà suy đi tính lại thì nó rất là nhiều việc tiếp nối, tiếp nối sau đó mình phải làm. Và nó cứ theo một cái guồng hết ngày này qua ngày kia, và và tới giờ mình cảm thấy là, ờ, hông biết là có có mình có vấn đề gì không, vấn đề sắp xếp công việc hay là như thế nào đó, hoặc là có cần thuê thêm nhân sự như nào, hay là mình cũng rất là đang phân vân, tại vì nó có liên liên quan tài chính nữa. Và cái công việc như vậy là phải, à, phải bàn bạc với lại cả người bạn của mình nữa, nên là mình cũng đang khá phân vân là không biết là có nên đưa ra một số những cái giải pháp liên quan đến tài chính tuyển nhân sự đối với bạn mình hay không, hay là, ờ, có thể là mình sẽ cố gắng trong cái thời gian đầu. Tại vì lúc đầu thì có khể khả năng là nó cũng sẽ khó khăn, nhưng mà sau này khi mà, ừm, mọi thứ đi vào guồng thì nó chắc chắc là mình nghĩ nó cũng dễ chịu hơn thôi.
Vậy hả? Ờ. Hiểu. Ừm. Khó nha. Ừm. Đúng rồi. Đồng ý luôn. Có nghĩa là ở đây là bạn cũng biết được là cái khoảng thời gian đầu nó sẽ tốn nhiều sức chút xíu, với lại cũng tốn nhiều thời gian chút xíu, đúng hông nà? Nhưng mà theo bạn nghĩ đâu có nghĩa là, kiểu như là làm cái việc đó xong thì sẽ là được nghỉ ngơi rồi, đúng hông? Nhưng mà không phải như vậy, nó cứ tiếp nối, tiếp nối, tiếp nối. Thành ra là bạn bị dành quá nhiều thời gian cho công việc. Thiệt sự là khi mà bạn nhận ra được cái điều này là cũng rất là tốt rồi. Có nghĩa là cũng được 50% được, gọi là, cái quãng đường đi rồi nè. Thế bây giờ mình cùng nhau đi 50% còn lại nha. Thế thì không biết đi, là theo bạn nghĩ là bạn dành ít thời gian hơn cho gia đình, thì không biết là ở đây là, dạng như, bạn kêu là con cái với lại vợ vậy đi, thì có, gọi là, đưa ra cái lời nói gì hông? Hay là do là bạn tự nghĩ là như vậy thôi?
Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Ừm. À, không. Thì, ờ, vợ con mình thì cũng khá là hỗ trợ mình. Tại vì, a, mình cảm thấy áy náy như vậy thôi. Tại vì, à, trước khi mà mình mình trước khi mình bắt đầu mình đi ra mình làm riêng cái này, thì thực ra là mình đã bàn với gia đình rất là nhiều rồi. Đặc biệt là vợ mình cũng phải, à tức là đồng thuận của gia đình này kia, thì với lại mình cũng phải sử dụng cái quỹ tài chính của gia đình nữa. Tại vì đâu có phải là tức là mình chung với người bạn là mình là góp vốn chung để làm mà, đâu có phải là mình tức là mình làm công không đâu. Cho nên là ngoài cái vấn đề liên quan đến công việc, công sức của mình, nó còn liên quan đến tài chính nữa. Cho nên là nó sẽ làm, ờ, ảnh hưởng tới cái quỹ tài chính của gia đình mình. Cho nên là cái việc mà bàn bạc với vợ mình thì mình cũng đã, ờ, bàn bạc từ trước rồi, và xác định là nó sẽ có khó khăn như thế này á. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình vào thì không mình không ngờ là cái sự khó khăn này nó lại, à, gọi là, nó lại cái cường độ nó lại cao như vậy, và nó làm cho mình lại cảm thấy là rất là mệt mỏi. Và có thể nói là nhiều khi mà cảm giác là, ờ, sao chẳng nhẽ là cái cái cái cái cái kiểu làm việc là nó sẽ tiếp nối kéo dài mãi hay sao? Thì mình nhiều khi mình cũng hơi, gọi là, nản, và hơi, kiểu, là là là bị stress ấy bạn.
Đó. Hiểu. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Hiểu, nói chung là hiện tại là bạn đang phân vân bởi vì là thật ra cái việc khoảng thời gian đó thì bạn vẫn có ô kê, đúng hông nào? Vẫn cái là thôi bây giờ dành chút xíu thời gian cho công việc thì hổng sao, nhưng mà bạn d liệu cái việc này sẽ kéo dài tới bao lâu và bạn đang lo lắng cái vấn đề này, đúng hông? Thì thiệt sự đó, cái việc này cũng rất là nhiều người, gọi là, đã đặt câu hỏi, mà thành ra là bạn cũng không phải là người duy nhất đâu nè, bạn yên tâm cái vấn đề đó nha. Thế thì ở đây đi, thì không biết là bạn kêu là bạn bị giảm cái thời gian dành cho gia đình lại đó thì theo bạn cái thời gian, gọi là, cái mục tiêu của bạn đó như thế nào là hợp lý? Ờ, kiểu bao nhiêu là đủ hay là phải như hồi xưa luôn thì nó mới có ô kê?
Ừ, ừm. Ừm, thì đó. Ừ, ừm. Ừm hừm. À. Thực thực ra là cái cái mục tiêu của mình thì lúc tức tức là cái lý tưởng á là cái d sự cân bằng, nó cũng mình cũng muốn là được như ngày xưa. Ví dụ như mình cũng nhận định được việc là, ờ, có thể là lúc đầu mình có thể mất tụi mình cũng kế hoạch là đâu đó khoảng 1 năm để mình, giống kiểu, để để cho cái xưởng sản xuất cho nó, giống kiểu, nó duy trì. Tức là có những cái đơn hàng đầu tiên thì tụi mình cũng đã xác định rồi, có rồi. Nhưng mà sau này khi mà xong những cái đơn hàng đơn hàng đầu tiên á thì tụi mình sẽ phải làm thêm công tác marketing này kia rồi bán hàng, đẩy mạnh những cái việc như vậy á thì nó sẽ là một cái sự tiếp nối sau đó. Thì mình sẽ tụi mình tụi mình sẽ phải bàn bàn sau, nhưng mà cái công việc khi mà mình làm startup, tức là mình, à, setup nhà máy hay là lúc đầu mua những cái cơ sở vật chất, à, từ bên ngoài về lắp rồi thì thuê cái đội ngũ nhân viên này kia nữa, thì nó giống như, kiểu cũng có thể là mình kế hoạch công việc chưa được tốt lắm, hay là có thể là mình ôm đồm công việc nhiều quá. Thì mình cũng mong muốn là, ờ, mình có cái thời gian quay lại giống như trước đây là mình, ờ, làm sao mà có thể là, ờ, tối có thể là cũng vẫn ngồi nói chuyện với con, cái cho con học này kia, hoặc là cuối tuần vẫn có thể đưa gia đình đi chơi. Thì những cái s những cái sự như vậy ờ, những cái sự mà gần gũi với gia đình như vậy thì nó sẽ làm cho tinh thần của mình cũng khá hơn. Nhưng mà thời gian này thì mình lại không có không có, ờ, không có khoảng thời gian như vậy và đôi khi mình cảm thấy khá là áy náy với việc là như vậy. Cho nên là không biết là thời gian tới thì đâu đó là khi mà nó hòm hòm lại thì không biết là đến đến lúc đó thì vợ mình có, ờ, giống như kiểu là, mình sẽ có những cái sự, gọi là, đền bù lại thì không biết là vợ mình không biết là suy nghĩ của cô ấy như thế nào. Nói chung là cũng kh đang khá là phân vân. Thì đương nhiên là vợ mình cũng cũng cũng thấy thấy là cũng buồn ấy, nhưng mà thôi chứ biết sao giờ. Cho nên là nhiều lúc cảm thấy mình cũng cảm thấy là áy náy, có lỗi và đặc biệt là công việc nhiều, đôi lúc là cảm thấy quá tải và kết hợp như vậy, cái yếu tố tinh thần là mình cảm thấy là khá là buồn đó bạn.
Đúng rồi. Hiểu. À. Đó. Đồng ý. Ừm. Hiểu. Ừm, hiểu nha. Nói chung là ở đây là, bởi vì là cái khoảng thời gian mà bạn dành cho gia đình á, nó cũng như là cái khoảng thời gian bạn dành cho chính bản thân, đúng hông bạn? Kiểu như được chữa lành và được, gọi là, thoát khỏi cái guồng quay của công việc vậy đó. Thành ra, thiệt ra, ưm, nghe bạn kể như vậy nha, là mình thấy là bạn đang, gọi là, hướng vào công việc quá nhiều. Thì tất nhiên là cái việc đó cũng xảy ra cho cái việc startup thôi. Thế thì ở đây đi là bạn thấy là, ừm, vợ bạn vẻ ít nói hơn, có nghĩa là không có nói ra thành lời đâu, đúng hông nè? Nhưng mà tuy nhiên thì những cái biểu hiện nó cũng sẽ thấy được như vậy. Thì không biết là cái việc bây giờ nha, là bạn ngồi nói chuyện lại, kiểu như, đôi khi là chỉ có hai vợ chồng thôi, đó, ngồi lại nói chuyện về cái vấn đề này thật là kỹ và thật là nghiêm túc lại. Và nói chung là, gọi là, chân thành từ tận đáy lòng thôi đó, để cái bước đầu tiên như vậy cho vợ bạn có thể là được xoa dịu tâm hồn. À, thật ra ở đây không nói là bắt buộc là phải dành cái thời gian ngay lập tức cho đình liền đâu. Nhưng mà bạn nói như vậy trước đi, thì có nghĩa là vợ bạn cũng sẽ an tâm, à, cũng sẽ, gọi là, được được, gọi là, sao ta, chữa lành hơn. Chứ không phải là cứ suy nghi v gọi là tự suy nghĩ nó diễn ra những cái nhiều thứ mình hông có nghĩ tới nữa. Thì bạn thấy như cái cách, gọi, đầu tiên như vậy là tiếp cận hợp lý chưa?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, à. Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừm. À, mình hiểu. Ừm. À, mình thấy là cũng OK đấy. Tại vì thực ra là trước đây mình có trước trước khi mà mình chuyển qua việc startup mình làm riêng ở ngoài ấy, thì mình cũng đã bàn bạc với vợ mình rồi. Như mình đã nói với bạn ấy, thì nói chung là mình xuyên suốt cái vấn đề đó thì mình cũng bù đầu công việc nhiều quá. Mình cũng đồng ý với bạn là mình cũng không không có dành thời gian sát sao gia đình nhiều quá. Và có thể là mình không không cần phải thể hiện những cái hành động rất là rõ ràng, nhưng mà đôi khi những cái lời nói quan tâm này kia cũng là một cách rất hay, thì mình cũng, ơ, thấy là cũng nên là giống như, kiểu, là có những cái cử chỉ quan tâm hoặc là lời nói này kia động viên, đúng không? Động viên tinh thần thì mình thấy là mình cũng dạo này cũng hơi bị xao nhãng những cái chuyện như vậy đó. Thì mình cũng sẽ cố gắng lưu ý những chuyện này, mình thấy là cũng cũng áp dụng khả thi đó, bạn nha.
Ừm. Hiểu. Đúng rồi. Ừm. Đó. Ừm, thật sự là như vậy luôn đó bạn. Tại vì cái hành động thì đôi khi là quá khó đi, bây giờ bạn đang rất bận, đúng hông nào? Bây giờ kêu là dành thành thời gian ra thì nó quá khó, thì đôi khi nói thiệt với bạn nha, những cái lời nói như vậy nó đâu có tốn bao nhiêu thời gian đâu, và nó cũng đâu có tốn công sức đâu. Nhưng mà nó mang lại cho người thân của bạn một cái sự yên tâm, à, mang lại cho gia đình bạn một cái sự, gọi là, ờ, thoải mái hơn, ờ, hông có lo nghĩ quá nhiều. Thì đó là cái cách, gọi là, mình tiếp cận đầu tiên, đúng hông nào? Rồi thật ra nha bạn, thì nói á, thì nó cũng chỉ là những cái lúc ban đầu như vậy thôi, nó cũng không thể nào kéo dài được. Và ở đây á, nói chung là bạn phải suy nghĩ lại coi là cái việc mà s gọi là, mở công ty, cái việc mà startup như vầy nè. Tại vì nghe cái chữ công ty đó là phải có nhiều người làm. Chứ thực sự nếu mà một công ty mà chỉ chỉ có 2 bạn thôi đi, ờ, bạn và bạn của bạn đi, thực sự là không thể nào kham nổi hết tất cả mọi thứ. Cho dù mình biết ở đây á, thì cái vấn đề tài chính, cái vấn đề, gọi là, thuê nhân công á, thì nó tốn thiệt. Nhưng mà thật sự nó là cái sự đánh đổi đó bạn. À, tại vì cuộc sống thì phải cân bằng, nếu bây giờ bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc như vậy đó, thì thật sự chính bản thân bạn cũng mệt mỏi, và cái việc đó đôi khi nó lại dẫn đến cái hiệu suất công việc đó là giảm xuống. À, thành ra ở đây là phải cân nhắc. À, tại vì đôi khi nha, nếu mà bạn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và gọi thoát khỏi công việc đi, thì đâu đó may mắn nó mang lại cho bạn có ý tưởng sáng tạo thì sao? Ờ, đôi khi là nó nó tình cờ như vậy đó bạn. Thì không biết là bây giờ cái việc mà cân đo, ừm, rồi cân nhắc cái việc mà thuê thêm nhân công để mà giảm bớt cái khối lượng công việc lại á, thì bạn thấy hiện tại nó có áp dụng được chưa?
Ừm. Vâng. Vâng. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, thấu hiểu hơn. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm Đúng rồi nha. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng đúng, có thể. Ừm, ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm, ừm. Đúng, đúng. Ừm, thì thực ra là hồi nãy mình có nói là mình cũng đã đã đã phân vân về cái giải pháp này rồi, và thực ra là mình chưa có bàn bạc lại với bạn của mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái cách đấy cũng khá là hay. Tức là khi mà cái tinh thần mình thoải mái thì mình sẽ ra được những ý tưởng mới, và mình có thời gian để mình có thể tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn, và có thể là mình sẽ hiệu quả công việc nó sẽ cao hơn. Thì cái cách của bạn mình thấy là khá là hay đấy, mình sẽ ngồi lại với cái người bạn mà mình và mình cần phải hoạch định lại xem là có thể là cân nhắc thuê thêm nhân công nữa, cũng là một cái giải pháp hay. Mình rất là cảm ơn những cái lời khuyên của bạn, à, về, ờ, ờ, cái việc mà cân bằng giữa công việc startup với lại cuộc sống gia đình của mình. Mình tin là mình sẽ áp dụng được đó bạn.
Ừm. Hiểu. Đúng rồi. Đồng ý. Ừm. Hổng có gì đâu bạn. Bye bye.
Ừm, chào bạn. Cảm bạn nha. Bye.